Perché anche attraverso le infrastrutture poi davi lavoro
Esatto, diciamo sopperiva un po' alla mancanza di guadagno, dal dalla borsa con il lavoro vero e proprio.
Sì. Okay, okay, ah. Hai presente in questo in questo modo poi si ritorna a un equilibrio cioè un po' più alla d alla stabilità economica.
Ti hanno a Esatto, sì, più che altro riesci a da chi non ha più modo di sostenersi perché ha perso magari industrie, o comunque fonti di guadagno, ha un'altra esatto, ha un altro lavoro.
Da lavoro. Okay, okay, okay. Ehm, e quindi praticamente hai detto che anche in tutto in tutta Europa, tutto il mondo ne ne risentiva perché ovviamente la l'America faceva da commer commerciava ovunque.
Esatto, certo. Ovviamente l'America era importantissima, nonostante non non pensava troppo di diciamo, di collaborare o comunque di unirsi al mercato europeo, comunque l'influenza si è sentita anche all'Europa, perché vedere la crisi in America, ha fatto ovviamente pensare agl agli europei che sarebbe arrivata anche in Europa, quindi tutti hanno agito di conseguenz
Mh-mh. Certo, certo. Sì. Vabbè sì, sì, sì, sì. Però, eh, scusa mi viene da pensare che la Russia però non non ne risentiva? O ne risentiva comunque, perché non aveva tutto interno incentrato su di loro.
Allora la Esatto, la Russia è stata uno degli stati più floridi in quel periodo perché essendo avendo un'economia a parte completamente separata, non è bravo, esatto, non è successo quasi niente.
Mh-mh. Sì, eh, infatti. E infatti loro penso che siano gli unici ad essere rimasti uguali. Eh ci sta ci sta. Che era l vantaggio e lo svantaggio di quei piani.
Sì, sì, sì, esatto. Infatti infatti subito dopo la crisi si è diffusa un po' l'idea di di seguire appunto la Russia, grazie un po' alla sua ehm, a questo vantaggio di non aver avuto la crisi.
Sì. Stabilità. Sì, sì, sì. Vabbè anche perché se sei l'unico da da n da non essere andato in crisi e tutto.
Eh beh certo, d diventi automaticamente più forte.
Eh sì infatti, fatti. Quindi an
E ti sarebbe piaciuto viverci o era me era meglio guardare da spettatore?
<chuckles> A allora viverci non so se quanto avrebbe sa avrebbe senso appunto per quel periodo, perché comunque molte persone come hai detto te vivevano in case in case che non erano neanche sì, magari erano capanne costruite sul momento. No, allora da ve da vedere per sì, infatti da vedere sicuramente, ehm, mi interesserebbe perché comunque è un approfondimento. Viverci direi proprio di no. Al massimo negli anni prima quando c'era
Eh beh, sì sì, non è stato molto convincente. <chuckles> Esatto, esatto. Soprattutto in America Eh beh cer <chuckles> Magari magari al massimo in Russia, in quegli anni. <chuckles> Però neanche lì effettivamente. <chuckles>
Eh. Non lo so, <chuckles> non lo so se forse sì che avevano una bella economia, però
Meglio di no, meglio di no. Meglio di no effettivamente. <chuckles>
era un po' al limite.

Allora ehm, allora vorrei approfondire di più il mi piacerebbe il il crollo di Wall Street.
Ah, okay, molto interessante.
Che quella è stata una crisi a livello globale, dove ormai la moneta non aveva quasi più un valore praticamente. è si è come se si fosse tornato indietro nel tempo col baratto. <chuckles>
Sì, sì, sì. Sì, beh, esatto. <chuckles> Cancellate come dende tutte le le valute. <chuckles>
Esatto, esatto. E quindi boh, quello mi piacerebbe capire
Eh beh, sarebbe interessante viverlo un po' per vedere tutte le varie un po' catastrofi economiche che succedono, certo.
Sì, sì, sì, sì. Sì, anche perché prima c'è stato un boom economico dove tipo gli anni del jazz mi sembra, era, anche, dove è nata la musica jazz. Certo, certo, sì. E tu invece scusa? No, no, questo no, è un mio personale
Esatto, sì, esattamente, subito dopo un boom. Sì, sì, sì, sì, comunque intorno agli anni '20 cert Ehm, anche quello l'ha l'hai studiato? Ah okay, m molto bel sì, sì, quello ti capisco perché ci colpisce anche più da vicino.
che appunto volevo Eh, esatto. Poi anche capire se cioè è una cosa che potrebbe anche succedere in futuro, quindi
Eh beh certo, è già com cioè già su molte volte è successo nuovamente, quindi
Eh, esatto, cioè magari non così drasticamente però quello, ehm, può ricapitare.
No certo, certo. Altre crisi sono frequenti.
Sì, sì, uhm, invece te cioè ne conosci un po', cioè ne hai approfondito? E tu, che
Ma allora più che altro, ehm, anche quest in questo caso l'ho studiato per motivi scolastici, ehm
Sì. Ah, okay. Minc f ma cos cosa fai di scuola?
Allora sono ancora al liceo, all'ultimo anno, quindi diciamo stiamo un po' affr abbiamo già affrontato tutta questa parte, ehm, un po' più moderna dicia
Ah, okay. Okay, okay. Storica sì, okay.
Tu invece non ancora, sei un po' indietro?

Ciao.
Ciao, come stai?
Tutto bene, te?
Bene, bene. Oggi bene, dai.
Bene. E guarda, ora pensavo di parlare un po' degli eventi storici che ci hanno un po' sempre incuriositi.
Ah, okay. Bello, bello. Mi piace come argomento.
Così. Ne hai uno in qualche in qualcuno in paric particolare che hai approfondito ultimamente o che vorresti approfondire?
Allora, sicuramente, ho anche un po', diciamo, legata alla scuola, mi ha incuriosito molto <coughs> la marcia su Roma fatta da mhmm.
Okay. Ah. Okay, sì anche a me abbastanza.
Okay, e perché più che altro, è molto particolare il modo in cui siano riusciti a, diciamo, avere successo.
Okay, va bene.
E più che altro anche un po' tutto le tutte le cause esterne, che poi hanno un po' influenzato tutto il tempo successivo poi.
Eh beh. Influenzato sì. Sì, sì, sì, è vero.
E tu l'hai l'hai studiato, lo conosci o ci sei non ci sei mai incuriosito?
Uhm. Alor no, in verità anch'io adesso mi sono abbastanza incuriosito per la scuola, perché comunque è un argo un argomento che bisogna studiare e quindi sì, sì, sì. Però non ho approfondito appunto per bene questi questo argomento. Non so se tu ne sai un po' di più.
Okay. Ah beh certo, è un argomento che spesso si studia. Certo, certo. Okay. Beh, allora io sì, più che altro, ehm, mi ha sempre un po' affascinato, il fatto che nonostante poi fosse un atto abbastanza comunque <coughs> mol molto forte, proprio una presa di potere, il il re fosse quasi stato un po' costretto dalle circostanze a a non ribellarsi, perché l ovviamente il resto del governo
Mh-mh. Si, si. Okay. Mh-mh. Sì.
aveva spesso chiesto, quindi diciamo tutta la parte un po' più di sinistra, aveva chiesto, uhm, di dichiarare lo stato d'assedio.
Se. Okay, sì.
Che, mhmm, vabbè, ora ovviamente non succede da s non succede da molto in Italia fortunatamente, ma permette di, uhm, praticamente mandare, uhm, velocemente in prigione tutti quelli considerati una minaccia. Esatto.
Da un po', si. Si, si, si. Mh-mh. Contro, sì. Contro che andavano contro lo Stato, sì. Okay, okay. Certo.
Esatto, esatto. E tutte le minacce, appunto, per la salute dello Stato potevano essere incarcerate. Solo che, uhm e ovviamente questo avrebbe portato all'utilizzo del de appunto, del <clears throat> diciamo, dei militari statali.
Okay. Mh-mh.

Okay.
Perché dopo che è successo, ovviamente, il mercato non era ancora considerato globale, quindi non si pensava che potesse avere un'influenza così su tutta l'Europa. Però ovviamente, ehm visto già un po' l l'importanza del dell'economia, ehm, molti paesi hanno poi subito questa influenza. Quindi, ehm, la Germania per esempio dovuto fanno un sacco di piani economici, ehm, che però sono entrambi falliti a causa di questa crisi.
Mh-mh. Ehm, sì. Mh-mh. Okay. Sì t okay. Mh-mh.
E mentre appunto in realtà anche l'America stessa ha provato un po' a sopperire a questo problema. Quindi mi non ci siam ancora arrivati, vabbè, ti ti spoilero qualcosa. Ehm <chuckles> intanto poi almeno s studi già. <chuckles> Ehm, praticamente, ehm, c'era il presidente Hoover che ha mhmm, ha fatto appunto un piano, pensa Sì, esatto, negli Stati Uniti. Ehm questo piano che però, ehm, puntava un po' alla mhmm, diciamo, al riequilibriamento automatico della decolo dell'economia.
Okay. Ah beh sì dai, dai, tanto son curioso. <chuckles> Almeno lo so già, esatto. <chuckles> Okay. Dei Stati Uniti, sì. Okay. Okay. Cioè praticamente si come si autoregolasse.
Quindi pensavo appunto, migliorare un po' il problema, limitare le spese e sperare che tutto tornasse come prima.
Cioè aspetta non ho capito, ehm, praticamente non fa niente?
E sol e Eh praticamente sì, cioè, non fa nulla di di d di drastico, nulla di concreto.
Ah okay. Quindi non funziona. Vabbè <chuckles> direi che <chuckles> no, esatto.
Ehm però ovviamente non non funziona, <chuckles> esatto. Ehm, <chuckles> non serviva un economico a stu a studiare. Ehm, e quindi poi si crea proprio dei villaggi, di sfollati senza una casa, per appunto perdite economiche, che vengono chiamate Hooverville, cioè appunto abitazioni causate da Hoover.
Okay. Ah okay, okay.
Mentre poi il p ehm, ovviamente diciamo viene poi dimesso, ehm, sale al potere Ro Roosevelt che okay, beh, certo è già più famoso, ehm, che invece fa l'esatto contrario, e investe molto di più.
Vabbè, oh giustamente. Okay, sì, lui lo conosco. Sì. Okay, e e sai nello specifico cosa fa o è tutto molto vago?
Ehm Alla non mi ricordo bene i nomi dei diciamo dei piani economici però, ehm, diciamo fa mi sembra una certa agenzia che, ehm, addetta proprio alle spese statali per costruire infrastrutture e aumentare appunto i posti di lavoro.
Okay. Okay. Sì. Ah sì perché avevo letto che praticamente ehm, lui faceva ha fatto la cosa opposta invece che risparmiare, ha praticamente investito il più possibile in infrastrutture. Okay, sì questo allora.
Esatto, esatto, sì, sì, sì. Esattamente. Sì, sì, sì.